Eu não lembro exatamente, não sei se o pessoal meio que, entre aspas, tinha abandonado ele, entendeu. E aí você achava que ele estava sozinho ali, mas ali, naquela cena ali, de tiroteio, aparece uns 4, 5 carros também, pra salvar o Capitão da Nascimento, né. Talvez eu con ele não estava sozinho. Talvez eu contando, não tendo tanta emoção, mas essa cena foi muito legal.
Entendi. Ah, então ele não estava sozinho. Sim, deu pra entender a cena. Não, imagina, deu pra entender a cena. Então essa cena te marcou pelo pela reviravolta, então, né.
Essa cena foi muito boa. Pela reviravolta. Exatamente, por todo o contexto, ali.
Sim, claro, de agilidade na hora, é uma uma situação bem de encurralado, ele estava, né.
Sim. Muito legal. Exatamente. E aí falando de fil
Mas e na série, assim, no caso. Na série Cidade Invisível, você sente que teve alguma, ali, também que chama atenção nisso?
Olha, eu achei muito legal a forma com que eles, eh, criaram os personagens que eram lendas, né, que são lendas do folclore brasileiro. Eu achei muito muito interessante. Hã, um dos personagens principais também, eh, ele também era até fazia parte, ele era, tipo, uma das lendas também, do folclore. E aí, desculpa, acho que eu estou dando spoiler <chuckles> aqui, pra que mais à <chuckles> fren
Aham. Olha. <chuckles> Não, tranquilo, pode falar. Aham.
mais à frente, assim, você você descobre que ele também é é uma das lendas, né, então
Hum.
foi foi muito legal a forma como eles como eles fizeram essa série, foi bem interessante. É. Eu preciso eu preciso, a gente falando aqui sobre filme e série, eu não cheguei a fi a ver aquele filme, o último filme, que foi indicado ao Oscar.
Entendi. Conduziram, né. Ah.
Está sendo muito bem falado, não cheguei a ver.
Ah, Ainda Estou Aqui, da Fernanda Montenegro? Hum. Uhum.
Ainda Estou Aqui, exatamente. Eu queria ter visto no cinema por aqui, né, mas eu acho que o tempo tinha passado, já tinha saído de cartaz. Mas não é com a
Sim. Ah, entendi. É, realmente, o filme tem rendido muitas boas críticas, de fato. É um reconhecimento nacional mesmo, internacional, do Brasil.
Internacional, com certeza. Foi indicado ao Oscar, né, não é qualquer filme que
Sim, estourou muito lá fora. Você acha que é difícil, ou você acha que qual seria o maior, assim, obstáculo, por exemplo, nessas séries ali, ou filmes brasileiros, pra estourar lá fora. Você vê um obstáculo?